Alors, est-ce que tu peux me parler d'un échec qui t'a rendu plus fort et comment ça s'est passé?
Alors, heu, oui, j'en ai un en tête. Hem, donc pour moi déjà, heu, l'échec, c'était en fait, ce heu, je devais me marier, donc, heu, j'étais fiancée pendant p-p pendant une dizaine d'années, on s'est pacsé. Heu, j'ai eu 2 enfants.
OK, ah ouais? D'accord.
Finalement, spoiler alert, on s'est pas marié.
Oh.
<chuckles> et heu, donc je venais d'accoucher du du 2nd et heu, quelque temps après on on s'est séparés.